Sim, ai, que legal. <sniffs>
Uhum. Enfim, hoje ele está bloqueado, mas <chuckles> essa é outra história pois é, <laughs> enfim. Hã, também eu
Ae eita, é. Pois é, deixa pra outro dia. Então, você quer viajar pra uns lugares menos conhecidos, é isso?
É, sei lá, você tem algum, eh assim, dicas, lugares menos conhecidos, ou se eu for pra lugares conhecidos, coisas mais, hã, diferentes pra fazer que fogem um pouco do turístico, sabe?
Sim, sim, deixa eu deixa eu te perguntar. Você é uma pessoa que gosta de aventura ou você gosta mais uma viagem gastronômica, ou você gosta de algo mais leve?
Olha, eu eu vou nas 3, viu? Eu gosto de viagem gastronômica. Amo amo natureza, então, assim, você falar pra mim que tem lugar que tem uma natureza muito bonita, eu vou querer ir também. E eu também gosto muito de, hã, viagens históricas. Amo a eh, vida noturna também.
Olha! OK. Sim. Sim. Olha, que legal!
Então, eu sou meio que pau pra toda obra quando o assunto é viagem.
Pois é, é é ótimo porque deixa, hã, as minhas opções de possíveis d destinos bem aberto, assim, o leque, né. Você é uma pessoa bem eclética, o que é ótimo, porque você vai conseguir aproveitar muito de cada viagem que você for fazer. E deixa eu te perguntar uma coisa, mais ou menos, assim, quanto tempo planeja, eh, em cada vi em cada viagem que você queira fazer em 2026?
Uhum. Sim. Olha, baseado no no meu trabalho, seriam interessantes viagens de no máximo, 4 dias, porque daí eu precisaria pegar banco de horas e tal, que até eu tenho uma certa flexibilidade, mas também não não é sempre. Então, assim, o máximo 4 dias e o mínimo 2.
Uhum. Sim. OK, ti meio que um bate e volta, ali, no final de semana.
Isso, se possível.
Sim. Então a é é.
Lembrando que eu tô no Porto, em Portugal. Então, partindo daí. Uhum.
Sim, sim. Eu acho legal. Eh, eu acho bem legal isso, porque como você tá na Europa, tudo é mais perto, né, e tem várias promoções, assim. Eu não sei quanto é o s seu orçamento gostaria até de saber, se você puder me falar também, mas, dependendo do orçamento, você consegue fazer essas viagens em 2 dias e não gastar muito.
Uhum. Ah. Aham. Então, eu não queria gastar mais que 300 € numa viagem, incluindo tudo. É possível?
OK. Eu acho que é possível, mas aí a gente vai ter que, talvez, mudar um pouco a direção, o destino da viagem. Quando você estava falando aqui com o tempo de viagem, o seu orçamento, qual seria a idade, hã, <clicks tongue> o tempo ideal pra você viajar, eu estava pensando aqui no norte da África. O que acha ali do Marrocos, Tunísia, talvez até um Egito? Você estaria a a aberta?
Uhum. Uhum. Nossa, eu nunca nunca pensei em em ir, mas eu super toparia, sim.